Sebenarnya, eee, kalau lebih cocok tuh, enggak. Tapi mengurangi stress tuh, iya. Soalnya emang, eee, secara secara, apa namanya, beban kerja pun emang berat kerja di situ, kan. Apalagi ditambah dengan mentor yang ngi enggak terlalu membantu gitu, bisa dibilang gitu, kan. Nah, tapi setelah setelah mungkin dikasih solusi sama supervisorku, jadi setiap hari itu aku gak harus berinteraksi dengan dia. Tapi, eee, pernah suatu saat tuh, kayak gak tau alasannya apa itu, eee, akhirnya orangnya itu kembali lagi di tempat yang sama dengan aku. Jadi mau gak mau, aku harus interaksi sama dia lagi, gitu. Yang tadinya aku udah ngerasa kayak, "Oh, kayaknya ada harapan nih, di kantor ini." Tapi ternyata kok kayak gitu lagi. Ya udah, berarti emang udah waktunya aku pergi sih. Enggak enggak ada alasan untuk aku tinggal di situ, gitu, Kak.
Oh. Oh, iya iya iya. Iya. Iya, betul. <chuckles> Aduh. Gitu. Iya. Oh, iya. Oh, jadi kamu putuskan langsung aja meninggalkan itu karena memang kamu udah pada titik, ini udah nggak cocok lagi, memang udah dia sumber masalahnya, tapi kalau ketemu lagi dengan sumber masalah, berarti memang satu-satunya jalan, adalah kamu yang harus keluar. <chuckles> Oh, ya.
Betul. Betul banget. Soalnya kan aku nggak mungkin ya, minta dia yang keluar. Soalnya dia dia kan seniorku, gitu kan. Dan nah, jadi ya paling mungkin ya al akus aku sendiri yang mundur. Gitu sih, Kak.
Iya. <laughs> Oh, ya. Bet oke oke. Iya, baik deh. Eee, ini, eee, apa man namanya, eee, saran-saran kamu bagus sekali, eee, inspiratif sekali untuk untuk, r real ya. Untuk ketika kita mengetahui bagaimana tanda-tanda, eee, apa, pekerjaan itu sudah tidak cocok. Berarti harus selalu, eee, di awal itu baca firasat kita sendiri ya, Kak, ya? Kalau yang menurut kamu bilang, "Baca firasat sendiri, kemudian ikuti dulu, berikan waktu untuk diri sendiri, tapi kalau memang sudah saatnya tahu bahwa, itu memang sudah tidak ada yang bisa diperbaiki dari ketidakcocokan itu, tinggalkan." Ah, Ini ini sa apa namanya, solusi cerita yang bagus, praktis. Eee, terima kasih, Kak, eee, nanti kita bertemu kembali, dilain waktu bicarakan hal yang, eee, asik lagi ya, Kak, ya. Mari.
Betul betul banget, Kak. Bener banget. <chuckles> Boleh banget, Kak. Siap. Terima kasih juga ya, Kak, udah mau dengerin. Semoga Kakak nggak bosen ya, dengar suaraku ya. <chuckles>
Iya. Iye. Mari. Iya.
Oke, Kak.